Mangio in cucina sì, es sì, <chuckles> per quello che io cuci cioè, mi arrangio tipo con con cose molto rapide e veloci, però ecco, a me piacerebbe seguire proprio, un una dieta un <tsk> po' più equilibrata, semplicemente, no, fare attenzione ai macronutrienti, tutte quelle cose lì
Cucini tu? Okay. Certo, certo. Sì. Ah-ah, ho capito. Mh-mh. E invece per quanto riguarda
però poi non faccio più attenzione non faccio più tanta attenzione a come compongo il piatto, capito? Semplicemente, e
Mh-mh, sì. E per quanto riguarda la sera, invece, la cena, mhmm, come funziona? Sei a sei organizzata allo stesso modo oppure dici: "Vabbè, ho finito di lavorare, mangio"?
Vabbè, il problema della cena è questo: che magari io poi tante volte, quando finisco di lavorare, ehm, insomma, mhmm, il pomeriggio, ehm, magari sto morendo di fame, quindi di mangiare, mangio; ma mangio anche se sono le 4, capito? Perché ho una fame pazzesca, chiaramente, a quell'ora. Ehm, quindi poi, automaticamente, arrivo a sera che non so se ho fame, ehm, se mangio però, mamma mia, mi riempio troppo, perché m ho mangiato da poche ore, però se non mangio, poi magari mi sveglio domani mattina con un buco allo stomaco infinito, e ehm, ehm, insomma, e quindi tante volte mangio cose, che n so, mi faccio la tazza di tè con i biscotti, che però non è proprio la cosa più salutare del mondo, no? Eh, capito? È giusto per riempire, magari, quel buchino, però non è che poi sia effettivamente un pasto, come dev'essere.
Mh-mh. Sì. Okay, sì. Mh-mh. Sì, non è una cena. Okay. Certo, capisco. Okay, beh, certo. E invece, tu hai delle restrizioni alimentari, allergie, intolleranze o magari sei vegana, segui questo tipo di regimi?